Alors tu vois, heu, récemment, j'ai j'ai l'idée de lancer, heu, ma propre entreprise et heu, du coup, bon, vite fait, pour un petit peu de de contexte, en gros, ça serait, heu, un un local en centre-ville, heu, dans ma ville et heu, dans ce local, il y aurait un tas de jeux d'arcade, de flipper, baby foot, billard et cetera
Mmh mh. Mmh mh.
et heu, le le principe, ça serait que les clients, ils viennent à l'entrée et qu'ils paient un prix et qu'ensuite ils puissent, heu, jouer en accès libre, heu, dans, heu, bah, justement tout tout ça, pendant 1 heure ou 2 heures et donc heu, voilà, je suis je suis au début de ce projet-là, heu, vraiment au tout début, là, heu, je vais, heu, je suis en train de faire l'étude de marché, heu, j'ai lancé un sondage, heu, local, heu, pour savoir aussi ce que les, bah, les habitants de la ville, ils en pensent, pour aussi avoir leur retour, ce que, eux, ils aimeraient voir et heu, là, je vais bientôt, du coup, attaquer, heu, l'étape de la levée de fond et heu, c'est vrai que du coup, avec tout ça, ça commence à avancer petit à petit et du coup, je me pose, heu, plein de questions autour de ça et heu, la question qui me fait a le plus peur, ouais, c'est c'est l'incertitude, heu, financière de de ce projet.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Oui. C'est vrai que quand on se lance dans un projet comme ça, heu, il y a toujours, heu, cette c'est un gros risque à prendre, c'est sûr, hein pour toi, tu tu te dis que, heu, c'est, heu, il faut que tu, mmh, sans doute, peut-être qu'il faut que tu mettes en avant une certaine somme, heu, est-ce que par exemple, tu dois, heu, racheter un fond de commerce ou est-ce que, là, c'est complètement nouveau, c'est toi qui crée tout?
Heu, non. Soit c'est, heu ouais, c'est c'est un local, heu, que que je vais louer. Heu, alors c'est un local, heu, a assez petit, de de 85 mètres carrés. Heu, après, c'était heu, à 900 €, heu, par mois. Après, heu, voilà, c'est c'est quand même un local qui est bien situé, donc heu, c'est aussi pour ça que je le voulais. Et puis, heu, le loyer, en soi, il est quand même quand même en peu cher par rapport, heu, à ce qu'on ce qu'on peut trouver, heu, dans dans ces alentours. Donc heu, je pense que voilà, c'est c'est quand même u une bonne opportunité et je me suis dit que voilà, c'est quand même bien de commencer petit et que, si après je vois que le le projet il y a il y a vraiment du potentiel qui progresse, bah, petit à petit, je pourrais peut-être, heu, voilà changer de local ou quoi. Mais voilà, pour un 1er projet, je me suis dit que c'était, heu, la bonne solution.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. D'accord et heu, c'est vrai que bon ça peut faire peur de de s'investir là-dedans, même si c'est un loyer qui est raisonnable pour le, heu, pour le pour le quartier disons, heu, pour le quartier où tu veux où tu veux ouvrir ça. Heu, est-ce que tu dois, par exemple, hem, demander un prêt? Heu, est-ce que ou est-ce que tu demandes un prêt à la banque ou à une ou à un proche?
Alors, au niveau de la levée de fonds, heu, j'ai déjà avoir, heu, 10 000 €, heu, de fonds personnels, heu, que je vais mettre, heu, dans l'entreprise. Heu, au-delà de ça, je vais avoir, heu, du coup, j'ai contacté la communauté de communes, heu, qui vont me donner une prime de 1 500 et qui seront aussi prêts à me faire un prêt d'honneur. Du coup, ça sera un prêt, heu, mais avec un taux 0. Et heu, j'ai, heu, la la région qui pourrait aussi me donner une prime de 5 000 €, heu, sur, heu, mon projet et heu Je peux encore faire une demande, heu, à au conseil, heu, heu, municipal de ma ville pour justement dire: «Bon voilà, heu, essayer de développer économiquement la ville et essayer d'avoir une aide, heu, spatiale, heu, par rapport à ça». Après voilà, moi, c'est vrai que j'avais, heu, dans l'optique de juste faire un un demander un financement, heu, public. Heu, parce que, voilà, il y a, alors il y a aussi le financement privé qui qui est possible. Heu, mais heu, financement privé, forcément, c'est aussi logique, ils vont, heu, demander quelque chose, heu, derrière. Alors ça peut être, heu, soit des des intérêts ou soit, heu, heu, des des parts de de l'entreprise. Et heu, c'est vrai que moi je suis c'est pas quelque chose où là je suis très à l'aise, heu, surtout pour ma première entreprise, tu vois? Si par la suite, heu, j'en ai d'autres, heu, pourquoi pas. Et voilà, la la première entreprise, un petit truc local, pour moi, ça avait plus de sens de demander un financement public qu'un financement, heu, privé.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord et est-ce que tu as actuellement un un salaire régulier, un revenu régulier actuellement, qui, heu, qui pendant que tu développes, hem?
Ouais, c'est c'est ça en gros, je fais bon, j'ai aussi mon métier que j'ai, heu, je travaille dans dans une mairie avec cette, ça fait heu, deux-2 ans et 1/2 que que je travaillen, donc ouais, j'ai j'ai un j'ai un bon salaire avec de bonnes primes, heu, ouais, régulier, heu, de de ce côté-là, il y a il y a pas de problème.
Mmh mh. Ouais, donc ça, peut-être que ça peut te te rassurer et t'aider parce que peut-être que tu peux développer le la chose tout en est-ce que tu es prêt à est-ce que c'est possible pour toi de de de de pouvoir conjuguer ton travail actuel avec la préparation de cette, hem, avec le début avec le lancement de cette, heu, de cette entreprise?
Ah oui, pour moi, en soi, heu, pour l'instant, c'est sûr que je n'irai pas, heu, plus loin, on va dire, heu, dans dans mon travail, voilà, j'ai pas demandé, heu, des horaires plus flexibles ou je vais pas quitter mon travail jusqu'à ce que l'entreprise, heu, soit, heu, au à la finalité que je puisse, heu, prendre les clés et ouvrir aux clients pour, heu, toute cette période là, heu, non, je vais garder mon mon emploi. Après, je me pose la question des 1ers mois, heu: «Est-ce que, heu, ben, justement, heu, je, hem, ouais, je je démissionne ou pas?» parce que, heu, voilà, c'est quand même une charge conséquente au niveau des horaires d'ouverture. On sera à 45 heures, heu, d'ouverture, heu, par, heu, par semaine et donc voilà, donc 45 heures plus mes 35 heures de de travail, heu, bah, tu te doutes, hein, ça te fait ça fait une charge énorme et en plus de des horaires d'ouverture, il y a tout le travail derrière, heu, bah, l'a l'achat parce que, voilà, il y a aura ben, tout ce qui est bar, snack, tout ça, donc l'achat de de tout ça, heu, tout ce qui est administratif, des fois il faut aussi, bah, forcément, heu, balayer la salle, faut faut la laver pour, heu, que que le client, heu, ça soit propre, donc voilà, y ça fait énormément de travail, donc je me vois pas garder mon emploi du temps, en tout cas mon travail en même temps que mon entreprise, quoi.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, à un moment donné, c'est sûr que, heu, tu tu veux pouvoir te consacrer, heu, à ton entreprise, qui sera, heu, qui aura pas mal, je suppose, qu'il y aura pas mal d'exigences, au niveau du temps, au niveau du travail, heu. Heu, et heu, voilà. Est-ce que, hem, ton ton incertitude, heu, financière est-ce que mmh, je voulais te demander: est-ce jusqu'à combien est-ce que tu es prêt à prendre, heu, le risque d'investissement? Est-ce que tu as une somme dans ta tête qui à ne pas dépasser?
En termes d'investissement personnel ou vraiment l'investissement de de l'entreprise?
Oui, d'invertissement personnel.
Ouais, pou pour moi en gros, c'est c'est c'est les 10 000 €, heu, que que je donnerai pas plus. Heu, pourquoi? Parce qu'en soit, oui, je pourrais donner plus, j'ai les moyens de donner plus, mais, heu, je veux avoir un matelas de sécurité. Heu, si derrière, heu, je veux dire un un truc n'importe quoi, hein. Ma ma voiture, heu, elle fonctionne plus, bah j'ai, heu, besoin, de voilà, voir un matelas, heu, financier pour derrière me racheter, heu en Bon, certes, avec un matelas financier, on va pas s'acheter la la dernière voiture, heu, la dernière Tesla, mais heu, voilà, au moins, heu, j'ai un truc en entendant pour pouvoir, heu, faire, heu, ce que j'ai à faire. Et voilà, si heu, aussi il y a il y a des mo là ça se passe mal. Les 2 1res mois de l'entreprise, j'arrive pas à me verser de salaire. J'ai ce matelas financier pour, heu, pouvoir vivre. Donc c'est pour ça, moi, au niveau de, voilà de de l'investissement personnel, ça sera 10 000 € et ça sera pas plus.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. OK, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Mmh mh. D'accord. Oui, oui. Oui c'est c'était c'est Tu as raison d'être, heu, d'être prudent par rapport à ça et je pense que, heu, avec ça, peut-être que, tu peux, heu, tu peux peut-être, heu, te rassurer et et te lancer, heu, te lancer de façon plus aisée. Heu, ouais.
Ouais, c'est c'est sûr. Un matelas financier, c'est c'est toujours mieux pour se pour se relever. Après, tu vois, j'a j'avais une petite question, heu, parce que c'est quelque chose que j'ai réfléchi, mais que, voilà, je sais pas si je dois faire ou pas, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Heu, je me suis dit: «Heu, 45 heures, heu, plus, heu, tout le travail à côté hein, c'est c'est quand même une charge énorme». Et du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas prendre un employé, heu, dès le début»? Heu, alors qui sera à temps partiel. Heu, pour, heu, justement, heu, combler tout ce travail et pouvoir me, me libérer un peu, pour que moi aussi, bah bah, je puisse avoir ma vie, hein, malgré tout, c'est Je pense que même en étant entrepreneur, c'est c'est important, heu, de pouvoir des fois un petit peu relâcher et de pas être, heu, ne pas faire 60, 70 heures semaine. Donc, heu, voilà, c'est c'est aussi important. Mais heu, un employé en France et heu, ça coûte cher avec toutes les cotisations, tout ça. Donc je me suis dit: «Est-ce que voilà, heu, j'ai peur de mettre un un petit coup dans le pied dès le départ, on va dire?» Et donc heu, voilà, je je sais pas si actuellement je dois je dois le faire ou pas.
Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Oui. C'est sûr. C'est sûr. Oh ouais. Oui. Oui, je te comprends tout à fait. C'est vrai que, heu, en plus de de l'investissement lui-même, heu, le celui d'un salaire, il faut aussi penser que, heu, le salaire net, il faut penser à presque le doubler pour, heu, payer le salaire brut et, heu, et c'est vrai que ça fait beaucoup. Je pense que peut-être, heu, si, étant donné que quand on commence une, hem, quand on démarre une, heu, une entreprise, je pense qu'on est assez excité qu'on est plein de, heu, qu'on est plein d'ambition et plein d'énergie et en général, je crois qu'au début, on a tendance à beaucoup énormément travailler soi-même, je pense. S'investir, on s'investit énormément, je crois, d'une manière générale et je je crois que peut-être c'est ce qui te que tu vas ressentir.
Mmh ouais.
Et peut-être que, ce serait une bonne idée de voir si tu tout seul, si tu arrives à avec le travail que tu fournis les 45 heures plus le reste, avec, heu, le travail que tu fournis. Si au tout début en tout cas, le avec toute l'énergie de l'entrepreneur des débuts, peut-être que tu vas s'en sortir et ça peut être, heu Ça te laissera peut-être le temps de de réfléchir à prendre par la suite un partenaire, un employé. Heu, voilà, je pense que ça te permettrait aussi de voir, comment marche l'affaire? Si tu peux te permettre, heu, justement d'avoir un employé. Et heu, je pense que cette énergie-là des débuts va va sans doute beaucoup t'aider. Heu, et te rassurer, heu, par rapport à ça. Par rapport à ce cet cette dépense potentielle.
Ouais, c'est sûr que si si tu dis c'est vrai que c'est c'est vrai, hein, en parlant avec toi, je viens je viens aussi un petit peu de de le réaliser, heu, en soi, s quand on est au début, heu, de l'entreprise, on a plein d'énergie, plein de motivation et puis, voilà, on a envie que son projet il marche, donc c'est vrai qu'on s'y donne à fond, on donne le le maximum, donc heu, c'est vrai, tu as raison, peut-être les 2 1ers mois, tu vois, je prends pas d'employé, comme ça, heu, j'ai j'ai ce temps de réflexion et puis même, au-delà du temps de réflexion, heu, quelque chose qui est très important et qui va parler, donc, ça va être le le chiffre d'affaires, heu, les bénéfices, heu, de l'entreprise et voilà, si je vois que les 1ers mois, heu, je suis dans le vert plus, plus, bah voilà, il y a il y a aucune raison d'attendre pour embaucher un employé et si je vois, là, que c'est dans le vert mais plus mitigé, donc voilà, j'attends le 2e vois et puis je vois comment que ça évolue et si, heu, voilà, c'est heu, tout juste pour payer mes charges, heu, si c'est tout juste pour me payer, moi, un salaire parce que bon, malgré fou, il faut que moi aussi je vive, hein et heu, si je vois qu'au contraire, voilà, c'est encore dans le rouge, bah, voilà, je je le fais pas, donc heu, c'est sûr que ç ça me donne aussi un temps d'adaptation. Mais en tout cas, heu, merci à toi. Ça fait du bien d'en parler et puis, bah, merci pour, heu, ce petit conseil, heu. Je pense que je vais faire, heu, les les 2 mois, heu, tout seul et puis après je verrai.
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Beh, oui. Ouais. Beh, ouais. Ben. Ah, bah, avec Ouais, beh, avec plaisir! Beh, bonne continuation à toi.
Merci.